Então, eu eu estava pensando aqui comigo e achei melhor procurar ajuda para conseguir falar, né, colocar para fora, e às vezes até ouvir uma dica legal a respeito do que eu estava pensando, porque eu mesmo não cheguei numa solução, então talvez você consiga me ajudar. Aí, eu, será que eu posso te dar mais detalhes pra você poder me ajudar, por favor?
Claro. Em que que eu te ajudo? Uhum, claro, pode falar, estou aqui para te ajudar, me diga.
Legal. Então, é que recentemente, né, eu estou sentindo que as coisas não estão mais como era, mas n num eu não estou me sentindo tão seguro em tomar as decisões que eu tomava, e eu normalmente era uma pessoa que tomava a decisão muito rápido, sabe, eh, era não tinha medo de falar, e e aí então eu sinto até que eu mesmo não estou tão tão seguro, e o ambiente não está seguro, está meio está meio estranho, e às vezes eu me pego pensando assim: <clicks tongue> "Ah, eu queria voltar a ser aquela pessoa que eu era antes", e aí eu olho um pouquinho para tra para trás e falo: "Poxa, aquele cara, ele pensava mais nas pessoas", o "eh, ele tinha, ali, mais facilidade em tomar decisões", como eu comentei, ou até mesmo em alcançar os objetivos, parece que hoje os a até os objetivos, está tão difícil de alcançar. Então, que que será que eu estou fazendo de errado, hein?
Uhum. Entendo. Sei, entendo perfeitamente. Olha, na verdade assim, antes de eu te dar, assim, uma opinião, que que mudou, assim, na sua rotina, na sua vida, assim, de quando você tinha toda essa, como se diz, essa facilidade de tomar decisão para hoje, que que mudou?
É, então eu me sentia mais seguro. Ah, sua pergunta é muito boa, porque me faz pensar o seguinte, eu me sentia mais seguro quando eu estava no meu país. Hoje eu estou fora do meu país, eu sou brasileiro e hoje eu estou em Portugal. Então, eh, já tem um tempo até, já são quase 4 anos em Portugal. E com a sua pergunta, me veio algumas coisas aqui, que isso não aconteceu do dia para noite, sabe? Essa insegurança, esse não me sentir, hã, normal, não me sentir eu mesmo. Eu acho que eu fui me a tentando me adequar demais a a a Portugal, o ambiente que eu estou, sabe? E isso foi meio que, talvez minando quem era a pessoa que eu conhecia antes de mim mesmo, né, a pessoa que eu era, e foi me formando uma pessoa diferente, é é claro, é sempre bom mudar, melhorar, mas eu para mim parece que eu não melhorei tanto, parece até que foi um regre não não foi um progresso, um regresso, sabe?
Hã. <chuckles> Sim. Sei, uhum. Entendo. Sim. Uau, uau entendo. E assim, na verdade, assim, você foi sozinho, você foi com a sua família, você tem alguém mais com quem você pode conversar sobre isso que você sente cada dia, como é que é?
Uhum. Então, eu eu vim com a minha esposa, e na verdade eu vim por causa da minha esposa. A minha a minha esposa, a mãe dela já mora aqui há muito tempo. E aí a mãe dela engravidou e
Ah ok. Uhum.
ela ia ter uma irmã. E por isso ela queria vir e ficar perto da irmã, queria participar mais da vida da mãe, né, ajudar ela nesse momento também. E aí ia ser uma oportunidade legal, e para mim também nunca foi um problema, no, eh, sai de do lugar que eu estava, nunca imaginei ser um problema, porque era algo que eu almejava também, uma hora ou outra eu gostaria de fazer, sim. É. Mas, então eu vim com a minha esposa, eh.
Uhum. Ah que bom, isso é muito bom.
No no acredito que entre a gente não tenha mudado muita coisa, mas eu acho que o foco aqui, acaba que acontece que a gente veio para ficar perto da família dela. E e assim, são a minha família, né, querendo ou não, a ao casar com ela eu
Ah, sim.
ingressei nessa família também mas
Casou também com a família. <laughs>
é, só que a família é muito diferente de mim, sabe, são, eh, eles têm o estilo deles, eles são mais expansivos, eu sou mais formal, eles são mais, hã, pessoas de atrito, eles gostam de eu uma coisa que eu gosto de falar, eles gostam de brincar de brigar. Então eles sempre acham desculpa para brigar, para depois se reconciliar e rir das das brigas.
Uhum. Hum, ó. Uhum, entendo. Ó mas isso não é uma <chuckles> um um como se diz, um comportamento tão saudável. <laughs>
E para mim tá tudo bem. <chuckles> É, então, eh, para mim está tudo bem enquanto não esteja acontecendo comigo, porque se eu for incluso, né, nisso, eu realmente não não vou me sentir confortável e aí e realmente para mim não é agradável de forma alguma. E aí eu acho que essas coisas também, talvez até mais do que o país é esse ambiente que eu estou inserido pode estar, eh, me movendo para um lado que eu não gostaria, sabe, e a sua pergunta me fez pensar sobre isso.
Claro. Uhum. Hum. Entendi. Uhum, perfeito, olha, ah, eu entendo o seu lado, porque realmente essa questão de você sair do seu país, acompanhar a sua esposa e estar mais nessa relação junto com a família da sua esposa, isso é algo que muitas vezes fai faz com que a pessoa, ela ligue assim muita coisa, conecte muitos pontos e acaba que muitas vezes a pessoa fala: "Poxa, o que que eu fiz", ainda mais porque por mais que vocês sejam do mesmo país, e mesmo assim vocês tem podem ter sido criados na mesma cidade, vizinhos, mas sempre tem uma cultura diferente quando as pessoas se casam. Hã, porque assim geralmente quando a pessoa acompanha o cônjuge em alguma viagem, quando muda assim de uma maneira tão drástica, a pessoa ela tem que entender, né, como se diz, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, e o bom é que você mesmo já falou que isso, hã, era algo que não traz tanto problema para você, mas algo que talvez você pode fazer é também verificar com a sua esposa e tentar de uma maneira muito saudável ter uma conversação com ela no sentido de explicar como você tem se sentido, porque uma coisa é você comunicar como você sente, mas de uma maneira amorosa, numa num momento que é o momento ideal, outra coisa é você explicar a mesma forma e no momento errado, ela vai se sentir como colocada contra a parede. Mas assim, muitas vezes algo que acontece é que ok, vocês estão deixando de viver uma rotina, um projeto que é de vocês 2, para viver uma rotina que é maior, por causa que agora tem uma nova criança na família, tem uma pessoa, só que a prioridade de vocês tem que ser a família, vocês 2, vocês e se vocês tiverem filhos. Você já teve essa conversação com a sua esposa antes?
Uhum. Uhum. Não, até é uma boa dica porque Eu não até a gente conversar aqui, eh, como eu comentei, né, eu estava já tem um tempo que eu estou pensando sobre isso, que eu estou tentando entender e e voltar ao meu normal, entre aspas, mas, eh, eu eu não estava conseguindo chegar a lugar nenhum. E que bom que eu eu te procurei, porque, com isso, eh, a gente conseguiu realmente encontrar aí algumas coisas que fazem muito sentido. E e faz sentido, sim, conversar com ela porque, já observando isso, né, é é algo que talvez possa ser mudado, né. Eh. Não não quero que a família dela mude, mas talvez eu possa estar numa posição diferente dentro dessas reuniões. Eu posso estar talvez menos presente nessas reuniões e tudo. Então, isso pode me ajudar também. E e outras coisas, né, eh, até talvez seja bom para eles, porque se eu me sinto assim E aí, eu queria sa às vezes é bom perguntar para ela e também para eles se eles me veem assim, que eu se eu realmente mudei ou se é algo da minha cabeça, se tem algum sinal que eu estou dando que também não esteja agradando para as pessoas, né. Isso tudo pode pode estar acontecendo e eu nem perceber. Às vezes, olhando só para mim, aqui, eu não estou percebendo e tá tá acontecendo mais coisa. Então, para mim, faz muito sentido, sim.
Entendi. <chuckles> Sim Claro. Entendi. Olha, essa questão de perguntar para sua esposa, até aí perfeito, porque vocês são uma só carne, um só tem que ter uma só cabeça, um só pensamento. Então assim vocês têm que ir na mesma direção. Talvez abrir essa pergunta para família dela, não seja tão bom por quê? Tem uma frase que fala assim: "Não reclame daquilo que você permite", então o fato de você muitas vezes perguntar para eles, você vai estar se abrindo, mostrando uma área de vulnerabilidade, e muitas vezes eles não tenham essa ma maturidade nas relações, na forma, assim, de se comunicar, e isso vai acabar sendo muitas vezes algum motivo de comentários entre eles. Mas uma coisa eu tenho certeza, se eles veem alguma mudança de comportamento em você, alguma coisa que não esteja na normalidade do que eles conhecem em você, eles com certeza vão se comunicar com a sua esposa, porque é a pessoa que eles mais têm essa intimidade na questão da família. Então nesse caso eu creio que a sua esposa já vai ter todas as respostas que você precisa. E nisso vai perguntar: "Olha, como você nos vê nessa questão da gente estar aqui em Portugal, a gente estar aqui com a sua família", mas também é ver por exemplo, é um novo normal, porque você pode ou voltar para o normal anterior, mas talvez não vai ser a mesma coisa, talvez foi uma época que vocês estavam no país de vocês, vocês se sentiam super bem, "uau o Brasil era maravilhoso", mas as coisas vão mudando talvez, assim, até a interação com as pessoas mude, porque as pessoas vão avançando e vocês também. E muitas vezes é observar as oportunidades que vocês têm, ok, vocês estão em Portugal, mas nada impede vocês talvez de ver alguma possibilidade em algum outro país vizinho, talvez ir para França, ou ir para Espanha também, vocês podem olhar, é como se diz: "Explorar o lugar que vocês estão e ver oportunidades, porque muitas vezes até financeiramente vocês têm que comparar, ok, no Brasil a gente conseguia a mesma conquista que é tão fácil como a gente está conseguindo aqui? A gente tem algo para poder realmente voltar"? Porque uma coisa eu falo, a família, vocês poderiam estar na China, a família sempre vai vir uma forma de poder visitar vocês, vocês de visitar eles. Então assim simplesmente é uma conversa que se você tem com a sua esposa essa conversa, talvez essa sensação, assim, de, sabe, esse desconforto que talvez pode até levar para alguma ansiedade, algum temor, algum medo se não é resolvido, você vai conseguir ter isso depois de você falar com a sua esposa e vocês vão colocar na balança os prós e os contras da decisão, que tal?
Uhum. Poxa, verdade. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Poxa, faz muito sentido. E realmente, eu não tinha pensado nisso, né, me expor a nesse momento talvez não não seja o ideal. Olha, eu fico muito feliz que eu te procurei e gostei muito das suas dicas, eu v realmente vou, vou tentar aplicar e eu acredito que vai dar certo sim. Muito obrigado, viu?
Com certeza. Não, eu que agradeço, qualquer coisa estamos aqui às ordens. Até mais.